Però ecco tipo quel quel quel tipo lì proprio di canzone così, che poi era smielata, no, era troppo troppo sentimentale, no, non m'è mai no mai piaciuta.
<chuckles> Eh sì eh, a Sanremo si son sempre portate 'ste canzoni molto romantiche. <chuckles> Sì, sì, erano tre erano tremende.
Anche se ci sono stati dei ci sono state de tipo che ne so magari mi viene in mente, ehm, ehm Caterina Caselli, no, che che che c'erano de de de de delle canzoni anche un po' diciamo che andavano andavano al di là, insomma, del trend che c'era in que in quel momento, no, e che un po' anche un po' più di pe
Ah sì, va bo. Sì, sì, sì, sì, sì, erano un pochino più originali, diciamo.
eh, erano anche più un po' po' più em e e e emancipate, no, nel quello nel nel messaggio che ehm, che trasmettevano, no, tipo che ne so mi viene in mente "Nessuno mi può giudicare", no, queste cose che andavano un po' eh, quelle erano anche un po' un po' rivoluzionarie se vogliamo per per quell'epoca.
Vabbè quella sì, quella sì, quella era Ma sì, ma sai chi era anche all'epoca rivoluzionaria, che tu non ci puoi cioè, ci pensi adesso, Rita Pavone. Rita Pavone comunque faceva delle canzoni che erano
Rita Pavone, sì, sì. Si, quella più famosa è la pappa viva la pappa, era lei, no? Non era lei?
<chuckles> Sì, sì vabbè, a parte quella che è tre è terrificante. Lei comunque è una brava cantante, quindi mi ricordo che faceva anche delle delle canzoni, insomma, umanamente decenti ed erano sicuramente più ah Nada sì, Caterina Caselli.
No ce stavano, ci stavano, Nada anche, c'era Nada, c'era, mhmm, Pa Patty Patty Pravo anche, era insomma erano eh si, erano
Ah mitica Patty, mitica Patty Pravo, stupenda. Poi vabbè, mhmm, è andata a Sanremo anche ultimamente lei.
Piuttosto che come si chiamava quella che fa quella che faceva, ehm, "Fin che la barca va", come si chiamava quella lì?
Uh mamma mia Orietta Berti. <chuckles> È uguale è uguale a mia madre, oh era identica mia mamma a Orietta Berti. Sì, sì, <chuckles> ma uguale. Ma sì insomma vabbè, no, vabbè, non c'è ma la la mia mamma non c'è più, però gli assomigliava tantissimo qualche anno fa, infatti dicevo: "Mamma sei uguale alla Orietta, ma non sarai mica sua sorella". <chuckles>
Orietta Berti. Già lei era un po' più, tipo alla rau eh alla <chuckles> ah sì? Le assomiglia? <chuckles> Vabbè dai, una bella una bella signora dai. Bella signora. Dai. <chuckles> V'hanno scambiato v'hanno f t t v vi vi vi hanno portato via dalla
Sì, ma a scuola a scuola non cantavi anche le sigle dei cartoni animati?

No, no, però mi fa venire in mente mi fa venire in mente, insomma la tipo tipo la scuola, no, perché comunque uscivi, no. No, no, a scuola ma anche se qualche volta magari capitava che f che che che che le cantavamo.
Perché ah. Ma secondo me sì.
Le cantava perché sai c'era c'era mhmm, si faceva educazione musicale anche, no, si faceva musi ehm
È vero, mamma mia. Però alle me alle medie si faceva, no, che si suonava il flauto. Mi ricordo ore e ore a suonare il flauto.
No, io alle medie alle medie no, alle medie no, non non l'ho fatta, non l'ho fatta, ehm, educazione
Ah. No, no, mi ricordo che sì, e poi cantavamo anche, però vabbè erano robe di scuola; cantavamo, mhmm, che ne so, tipo quel mhmm, siccome avevamo come lingua francese alle medie mi ricordo che si cantavan le canzoni di Natale in francese. Mah, <chuckles> uno strazio! E c'era questa che si chiamava. Mon beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, vedi me la ricordo ancora. Ehm, però a me piacevano a me piacevano anche le canzoni di Sanremo.
In francese, ah. Ricordi qualcosa? Ah. <chuckles> Bello, bello. No, io non l'ho mai visto Sanremo, veramente. No.
Anche quando ero già da piccola. Mai?
Mai, mai, mai, è una cosa che ho sempre re sempre rifiutato. Non so perché, lo trovavo già tipo ma forse magari all'epoca mhmm, no, e te e t ecco, vedevo Canzonissima, Canzonissima sì, lo vedevo, no, che che me sembra che c'era il sabato, no, il sabato il sabato sera. Ehm, quello quello lo vedevo perché, mhmm, cioè era anche divertente, erano anche gli sketch, venivano gli, mhmm, eh, degli ospiti, no, tipo, che ne so, a volte c'era Alberto Sordi, Totò, ehm, questi attori un po'
No, vabbè. <chuckles> Vabbè. Beh Ah. Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Sì. Sì, sì, sì. Era era più un varietà diciamo, no, e non è più che un sì, poi
Sì, sì, sì. Piuttosto che che una una manifestazione canora.

Bravo, esatto. Ciao.
Eccoci qui, ciao. Ciao ciao ciao. Buonasera e ben trovata. Sì.
Ciao, parliamo un po' di canzoni
Che ti ricordi diciamo di quando eravamo giovinetti, no?
un po' di canzoni del passato. Uhm. Eh sì, giovincelli, ma senti.
mi può venire in mente sai mi no, veramente adesso che ci sto pensando me ne vengono in mente, mhmm, un paio. Uno è è, mhmm, non so se seguivi lo Zecchino d'Oro.
Okay. Oh sì, certo. Io volevo anche partecipare. <chuckles>
Con il Mago Zurlì, te lo ricordi il Mago Zurlì? No, io invece no, perché son sempre sono negato nel canto. No, però
<chuckles> Quindi non mi non mi canterai niente adesso, mi sembra di capire.
No. No. No, sì, perché posso cantare qualcosa, dai.
Eh, e dai, eh. E cos'è
Ti ricordi il mago Zurlì?
Sì, mamma mia! Che personaggio importante sorriso, mamma mia, com'era vestito.
<chuckles> Che aveva quel grembiuli che che ave aveva il grembiulino, era era già el e era adulta, aveva il grembiulino a quadretti, bianco e b bianco e azzurro, no, bianco e celeste. del de degli asili.
Mh. Mamma mia, era se <chuckles> e quindi voi a scuola, quindi però alle elementari questo.
Eh sì, sì, sì, sì, sì. Mi viene in mente una canzone una canzone che mi ricordo è quello lì, tipo Il caffè della Peppina, non so se te lo ricordi.
Eh, ma le can Il caffè della Peppina, sì, sì.
Non si beve la mattina né col latte né col tè, ma perché, perché, perché?
Esatto. <chuckles>
<chuckles> Quello lì, ehm
Ma ve le facevano ascoltare in classe?

Beh. No, tip tipo la la u u una tonalità tipo maschile da da
Che cosa ti faccio sentire? Eh. <chuckles> <laughs> No, maschile è meglio di no, dai. <laughs> Adesso spariamo, d spariamo
Oh! <chuckles> Eh sì. Senti e quando cantavi che cosa che cosa qual era diciamo la reazione del
Facciamo esplodere il microfono. No, cantavo, ma allora mi piaceva la Bohème. Ma proprio mi piaceva come opera, quindi cantavo le parti di Mimì, ehm, che è la protagonista della Bohème che poverina finisce anche male, ecco. Ma un po' tutte le opere finiscono male per le donne, anche l'Aida non mi sem non mi sembra finisca benissimo. <laughs>
Mh. Certo. Enti un po', ma ma quando ma quando quando cantavi quando cantavi per esempio, che ne so, tipo ai tuoi amichetti queste canzoni tipo We are the world, no, che che che cosa diciamo, qual era la reazione loro? Qual era
Mh-mh. Ma va, ma queste no, queste me le ah, eh. Ma mi stimavano tantissimo. "Ma ma sai l'inglese?" Oh! <laughs> Cavolo come so l'inglese. No, dopo più avanti ho no ho iniziato invece coi Beatles a imparar l'inglese perché erano facili le canzoni dei Beatles. Poi c'era mio cognato che aveva 'sta passione e lì anche lì, giù di Beatles.
Certo. Eh sì che poi andavano andavano andavano di moda quindi
Eh, ma mi piacevano tanto. Sì che che comunque per me erano erano già fuori epoca per quanto mi riguardava.
di sentivano si sentivano Vabbè certo, certo.
Mh, eppure e mi piacevano. E poi ascoltavo tantissimo, ehm aspetta, com'è che si chiamava questo? Billie Joel. Non so se lo conosci. Billie Joel
Ah, Billy Joel, sì, sì, sì, sì, l'ho sentito. Guarda io ero un po' più come anima, ero un po' più, ehm, rockettaro, punk-rock.
Ah, tipo? Dimmi un po'.
No, sì. E quindi, ehm, s s seguivo i Clash oppure i Rolling Stones, i z i i i Led Zeppelin, i Cream, ehm questi qua. Quindi non sono mai stato un i Pink Floyd, quindi non sono mai stato un un grande fan.
Mh-mh. Sì. Bello. I Pink Floyd, Pink Floyd anche. Eh, mamma mia. Io adesso i io ho riscoperto i Pink Floyd adesso perché poi invece in adolescenza non non apprezzavo. Adesso mi cioè veramente di di una modernità ragazzi che boh.
No, Pink Floyd ehm Eh sì. No, i Pink Floyd sono un bel tipo tipo "The Wall", è un capolavoro, anche il film.
Mamma mia, no ma poi dei cioè, a livello musicale dove trovi questi livelli qua adesso? Tra l'altro erano tutti grandi grandi gruppi nello stesso periodo, no, se ci pensi.
Eh sì. Vero, è ver no, no, assolutamente no. Infatti sì. Ma poi sai che c'è? Ecco, proprio, proprio vedendo la concomitanza di questi gruppi rispetto, cioè tipo a ai Beatles, no, che erano un po' più tipo mhmm